あのですね、ちょっと、ずっと私、あの、昔から変わってないことなんですけども、あの、人との集まりがあると、あんまりですね、あの、ま、楽しめないというか、なんかあの、一応は出席するんですけど、もう、うん、あまり楽しくないなと思いながら家に帰るってことが多いんですよね。
はい。 うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。それはどんなどういう集まりですか？
ええ。そうなんです。 あ、そうですね、えっと、楽しめないのはやっぱりね、友達同士じゃなくって、例えば、あの、仕事の研修会とか、うーんと、仕事関係ですね。
うん。 うん。 はい。 あ、そうなんですねうん。それはね、わかります。そうですよね。やっぱりいろんなことが関係してきますもんね。うん。
ええ、はい。 そうなんですよね。で、あの、よく言われるのは、あの、あんまりこう、緊張してないように見えるってのはよく言われるんですよね。
うん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。
ええ。でも、あの、実際はすんごい緊張してるし、あの、必要以上に気を使って、あの、一生懸命、こう、喋ったりするんですけど、もう結構、あの、帰ったらぐったりするので、あんまりいつも行きたくないなって思ってますね。
うん。 うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。なんか、いろいろと気を使われる性格なんですかね？ううん。
え そうなんですよね。なんか、うーんと、でも、あれなんです、自分自身は、そういう、結構かお親とか、あの、昔の友人からは、あの、割とこうズバズバ言う言い過ぎるし、こう、思いやりがないみたいな、親にはよく言われるので、こうなんか、気を 使えてるのかどうか、それがね、ちょっと、うん、よく分からないとこありますね。
うん。 うん。 うん。 <chuckles> あ いやいや、あの、たぶんね、あの、家だとやっぱりそうやってね、あの、気を使わない相手だと、そういうふうになってしまうのは全然普通のことですよね。うん。うんうんうん。
ええ。 ええ。 あ、そそうですかね。そう。そうなんです。
あ、そうなんですね。え、具体的に何かその場所で、あの、あその、お仕事の関係だったりとかの集まりの時に、何か、ちょっと緊張すると、どういうふうになってしまうんですか？あの、じゃ、いたくさん話されることもあったって。うん。
うん。 はい。 うん。 あ、いえいえ。あ、そうですね、どうなるか、そうですね。なんか、あの、発表、やっぱり、あの、1人ずつ順番に発表しなさいっていう時が割と苦痛ではあって、こう、あの、自分のこう、例えばその場でね、あの、課題というか、そういうのがあって、後で発表する時間がありますよって言われると、もう、あの、結構、ぎっしりちゃんとメモに用意しないと話せないって感じですね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 ああ、いや、なんか、すごくよくわかります。でも、すごく、やっぱり、ちゃんとなんか、責任感があるというか、きっちりいい感じにしゃべりたいっていう、思われる計画があるんですね。たぶんね。
うん。 あ あ、そうですね。なんか、恥をかきたくないとか、なんか、そういう、こう、見栄みたいなのが強いのかなって、なんか、それもありますね。
うん。 うん。 あ、ああ、そうそうなんですねうん。でも、それって素晴らしいことですよね。やっぱり、なんか、あの、人前で話すってもうそれだけでも緊張するしうん、それをなんか、ちゃんと計画をその、メモして、控えて準備するっていうのは、すごい、あの、すごいことだと思いますけどね。
うん、ええ。 ね。 ええ。 あ、そうですか？それがね、もうちょっと、なんか、気楽に、結構、あの、楽しそうにされてるんですよみんな、わいわいって。でうん。で、大体、あの、私のその、仕事柄、ほぼ女性が多いんですよね。だから結構ね、本当盛り上がっているところは、こう、わわあわあ言っている方達もいて、もういや、私それはできないなみたいな感じで、こう、遠くから眺めてるって感じですね。
うん。 うん。 うん。 ああ、そうなんですねうん。 うん。 うん。 うん。 はい。 あ、そうなんですねうん、なんか、今お話していると、すごくお話も上手だし、そんなね、確かに緊張されるような感じには感じないですけれどもうん、でも、なんか、そういう今までの場面の中で、少しでも、ちょっとあの時は楽しかったな、あれ、あの時大丈夫だったな、みたいな経験はありますか？
ええ。 あ。ええええ、そうですね。 わ ええ、楽しかった経験、そうですね。いや、なんか、あんまり思い出せないんですけど、とにかくいつもすんごいつかえれて帰ってくるんですよね。
うん。 うん。 うーん、うんうん。
何が楽しかったかな。そうですね。なんか、あの、そそうだな。食事が入ると、ちょっと、なんか、あの、気持ちがほぐれるというか、 美味しいねとか、なんかそういう話題、軽い話題になれて、そういう時は、まあまあマシにはなるっていうぐらいですかね。
うん。 はい。 うんうんうんうん。 うん。 あ、そうなんですね。じゃ、お食事をしながらの集まりみたいなこともあるんですね。
ええ。 うん。 あ、そうですね。なんか食べるっていう時もありますね。
うんうんうん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。それだとやっぱり、ちょっと気持ちもほぐれるし、お料理の方にね、神経も行ったりしますよね。
はい、うん。 あ、そうですね。それでちょっとホッとするっていうのありますね。
そうなんですね。 なんか、最初にお友達との関係関係というか、集まりの時は楽しく感じられて、ま、お仕事だと、やっぱり緊張されるっていうことなんですか？
ええええ、はい。 はい。 あ、そうですね。友達の時は全然緊張しないんですけど、そうですね、その、職場関係だと、そうですね、うん。やっぱ、気が重いですね、いつも。
うんうん。 うん。 うん。まあ、そうですよね。やっぱり、あの、ね、その時間は、しあの、就業している時間じゃなかったとしても、やっぱり、仕事の延長ですもんね。
ええ。 はい。 そうですよね。で、何何が、あの、居心地が悪いかっていうと、結構、あの、親しいひし人同士が、こう、盛り上がってたりして、あ、なんか、「久々だね」みたいな方達はいっぱいいるのに、私、あんまり、そういう、なんだろう。なんか、ほんと、友達がいなくって、あの、1人結構、ポツンとして、誰も知り合いじゃない、みたいなところが多いんですよ。
うんうん。 うん。 うん。 うん。 ん うん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。
いやうん。それが、ちょっと、居心地が悪いっていう感じがしますね。
あ ああ、そうですよね。うん、それは分かります。あの、お仕事の、その、今までの時間は、どのくらい、お仕事で、そうやって集まる機会とかあったんですか？うん。
ね。 うん。 ひ頻度って感じですかね？ あ、そうですね、1年、うん、そうだな。なええ、3、4ヶ月に1度はそういう集まりがあって、で、結構ね、時間はね、研修とかだと、長くて、1、半日以上、そうですね。お昼挟んだりするとうん、午後まであったりしますね。
頻度ですね、何年間とか。うん。 はい。 うん。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。長いですね、その間ううーん、緊張すしてるのは、ちょっと大変ですね。
だいぶ、はい。長いですええ。 そうですね。なんかね、居場所がないっていう感じで、こう、なんだろう。うん、よく、しょっちゅう、トイレ行ってますね。<giggles> ええ、そうですね。
うんうんうん。 うんうん。 <chuckles> そうなんですね。うんうん。でも、そうやってね、ちょっと、一瞬でもお手洗いに行って、で、気持ちを、ちょっと、リセットさせてっていう時間は、すごくいいなって思いました。うんうんうん。
はい。 うん。 あ、そうですよね。そう、なんか、そうでもしないと、ちょっと、じっと座ってるだけじゃね、こう、いたいたたまれなくなります。
うん。 あ、そうなんですね、そっか。なんか、その、たくさん、何人ぐらいの集まりなんですか？
うーん。 ほんとに多くって。やっぱね、100人ぐらいいるんじゃないかなと思いますね。100人弱。ええ。
うん。 あ。 あ、そう。ああ、それだと、やっぱり、その人数の前でお話するのとかは、普通に緊張すすると思います。うん。うん、そうですよね。
うん。 あ、そうですよね。もうね、だから、当てられるとほんと嫌ですね。
うん、そうそうですよね。わかります。なかなかそんな人の前で、上手に話せる人とかいないと思うので、多分皆さんなんか、あの、そうやって楽しそうにされてるっていう方たちも、もしかしたら心の中では緊張して、色々考えながらっていうのをされてるのかもしれないですよね。
ええ。はい。 うん。 はい。 ええ。 あ、まあ、そっか。そうは見えないっていうですかね。ええ。
うんうんうんうん。ね、そう思われてるだけで、みんなも、多分おんなじような感じなのかもしれないなって、今、ふと思ったんですけど。
そうですか。ああ、うん。
うーん。 でも、なん例えばなんかその、100人の中に、あの、この人すごく喋りそうだなとか、おはなあ、喋りやすそうだなとか、お話を聞いていて、あ、なんか、話が合いそうだなっていう人を、1人見つけて、ちょっと、その、皆さんとじゃなくて、ひとりをターゲットにして、ちょっと、話すのをチャレンジしてみるとかはどうですか？うん。
ええ。 ええええ。 うんうん、はい。 え いえ。 うん。 はい。 あ、そうですね。例えばその、今までだと、その、100人ぐらいいる中で、あの、顔見知りの方はいるんですね。でもですね、大体ね、そういう方って、まあ、私にも親切なんですけど、他の方にも凄い親切だから、こう、人気があってね、話せないんですよ。みんながそう、集まっていっちゃうから。
うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 ああ、そうなん <chuckles> うんうんうんうん、そうなんですね。うんうんうん。
そうそうなんですよね。だから、ああ、なかなかね、その、みんなからみんなのこう、順番待ちをして、 ちょっとこう、コミュニケーション取るっていうのは、なんかね、あんまりできできてないですね。
うんうんうん。 うん。 あ、そうなんですね。いやいやいや、そうですよね、それも難しいですよね。うん。じゃなんか、その、例えば、その、順番待ちじゃないですけれども、なんか、その、ちょっと、人気のある方の周りにいる人の中で、ひとりお話ししやすそうな人を見つけて、話してみるとかはどうですか？うん。
うーん。 うーん、うん。 ええ。 はい。 うん。 うわ。あ、なるほど、そうですよね。その方と仲良しの方だから、ちょっと、あれです、やきっとね、優しい方かなってのあるので。そうですね、そういうところから、ちょっと、あの、チャレンジするのはできそうですね。
うん。 うん。うんうんうん。 うん。 うん。あ、そうなんですね。うんうんうん。なんかね、たくさんいる中で、皆さんと仲良くとかは、ちょっとね、ハードルが高いかもしれないですけど。うん、もし、あの、お友達とのね、集まりとかは全然緊張されないっていうことだったんでうん、もし何か、その、お1人でもね、ちょっと話しやすい人ができたら、少し楽になって行かれるのかなって思ったんですけど。うーん。
ええええええ。 そうですね、ええ。 はい。 うん。 ええ。 そうですね。なんかあの、うーん。いつもそうですね、ポツンとしてて、あの、ほんと、さみしいなって思ってたので。そうですね、なんかちょっと、自分の、こう、は本音が、ちょっとは言えるような方と、ちょっと、知り合いになりなりたいなってのあるので。ちょっと誰か探す探してみようっていう、そういうあの、意識の意識を変えるっていうのは、やってみたいですね。
うん。 うん。 うん。 うんうんうん。あ うん。 うん。 あ、よかったです。是非、あの、チャレンジしてみてください。うーん。
ええ。 そうですね。またね、あの、定期的にそういう会があるので、今度はちょっと、うん、少しは緊張しないようにはい、行ってみようと思います。はい。
うん。 うん。 あ、分かりました。是非是非、頑張ってみてください。
あ、はい。今日は教えていただいてありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。